D'accord, je vois. Mais moi faut moi je sais que depuis que suis à Madagascar, mon estomac, il est un peu, heu, traumatisé et heu, moi parce que là-bas, bon, on tombe, tu es malade un petit peu quand tu t'habitues à leur, heu, à leur niveau d'hygiène, tu vois?
Mmh. Ah ouais? Tu as une tu as eu une, heu, intoxication alimentaire?
Heu, on peut dire que oui, mais je suis revenu avec 20 kilos en moins, donc, heu, à un moment donné.
Mmh. Waouh! C'est trop bien.
En même temps, on marche on marchait beaucoup donc c'était cool. Ma mère, elle flippait par contre, hein. Elle heu, elle avait peur, elle voulait me gaver, elle elle a dit j'étais j'étais trop maigre pour elle.
Mmh mh. Et et qu'est-ce qui s'est passé? Ah vas-y. <laughs> Ah ouais.
Je te jure moi je rentre en mode, je suis normale, tout va bien. Elle, elle a été, elle m'a dit qu'après elle avait, elle a failli pleurer à l'aéroport quand elle m'a vue
Mmh. C'est vrai?
Et moi je me ouais et moi je me rappelle quand je rentrée, elle me disait: «Tu manges après. Tiens mange, mange», carrément, eh je dormais, mais la sieste, je dis: «Maman tranquille, heu, tôt ou tard je mangerai».
Mais tu es passée de combien à combien?
Ah je me rappelle plus combien je pesais Ah si! Quand je suis re arrivée, je non quand je suis rentrée 175 kilos.
Mmh mh. 175?

Ah ouais, il faut qu'elle le prenne, heu, maman, eh, mamie, mamie, faut y aller, hein! <laughs> Ouais, ma mère, je lui fais un cadeau, elle le prend, hein.
Ouais, ouais, la mamie-là <laughs> peut-être qu'elle a Elle le elle le prend direct, <chuckles> ça, c'est bien, c'est bien. Mmh mh.
Elle dit: «Ah oui», ma mère, tu donnes, elle prend, <chuckles> il y a pas d'hésitation. <chuckles> Si tu fais un cadeau
Ouais, mais tu sais que ma mère, des fois, elle te montre quand elle est pas contente, heu, du cadeau. Elle elle regarde elle te regarde avec sa déception, <laughs> et ma sœur, une fois, elle, heu, c'était la fête des mères, elle lui a offert un collier, heu, un collier, c'est marqué, heu, «bonne fête maman» ou un truc comme ça. Elle l'a regardé, elle a fait: «C'est pas c'est pas de l'or». <laughs> Mais ma mère, elle est trop or, tu vois, or blanc ou or ou ce que tu veux, mais quand c'est du
Non! <laughs> Mmh mh. D'accord. Arrête! Ah, ça tue: «Ah c'est pas de l'or», ah mince!
Ouais, quand c'est du fake, heu, elle prend pas. <laughs> Elle a dit: «Bon, c merci, c'est gentil, mais c'est pas de l'or, je peux pas porter, mais je le garde quand même». <laughs>
Pas mal. Pourquoi, elle est allergique ou c'est comment?